إمم، لو هو متكاسل وكده بس هو طبعًا لو يعني بس هو ب هو لو عنده نقطة قوة تانية هاستغله فيها على قد ما اقدر، إنمّا لو ما عندوش ن يعني لو عنده نقطة قوة تانية هاستغله، إن هو اجتماعي مثلًا، إن هو شاطر في الكمبيوتر، أشوف الحاجة اللي هو ش شاطر فيها واخلّيه يساعدني فيها على الأقل، ولو أنت متكاسل في ش طبيعة شغل معيّنة ممكن اشوف لك طبيعة شغل تانية علش تكون بتحبها آآ، كان في حد كده من اصحاب الشركات الكبيرة كان بيقول أنا باشوف أكتر حد كسول وبادّي له ...أكتر مهمة أنا عايزه آآ، أكتر مهمة أنا عايزها تخلص بسرعة.
ياه! <laughs>
وبيكون ده شغله آه، الكسول بيشوف أ آه أ يعني أقصر طريقة علشان يعمل بيها الحاجة، ودايمًا ممكن يبتكر حَل بسرعة جدًا يخلّص بيه الحاجة اللي أساسًا الناس بتخلّصها في أسبوع، ممكن يخلّصها هو في يوم ونص يومين آآ، الكسول بيبقى ليه مميزات بس ن نشوف نقطة القوة اللي جوّاه ونصبر عليه، صبرنا عليه مرّة، و2، و3 وعلمناه وعملنا قعدنا معاه one to one بصفة وديّة جدًا وبكل حب سواء على قهوة سواء في ما واحنا قاعدين مع بعض قاعدة وديّة برّا جو الرسميات، وبنحاول نكلمه ونز ونخ ونتعاون معاه بكل أ يعني بكل حب آآ ن هنخرّج منُّه حاجة كويسة، إنّما في بعض الناس ما بي ما بيفرقش معاهم الحاجات دي كلّها، ودايمًا بيكمّل زي ما هو في كسله أو في إهماله، أو في الحاجة اللي هو أو الحاجة اللي هو مقصّر فيها لأ يفضل مقصّر فيها أكتر، فاللي زي ده ما بيكونش باقي على شغل، ولا باقي على الناس آآ فدايمًا تس يعني بيبقى الموضوع صعب كده إن بيبقى في خبرة كده في الكلام، ودايمًا إن في بعض وكل الناس بتتهرب منّها، إن هو يقول له مثلًا إن أنت لو ما شديتش حيلك ممكن تمشي من الشركة، أو أنت أسلوبك أو أنت أدائك قليل، لازم تركز، هنبدأ ننصح على قد ما نقدر، لكن هنحاول إن إحنا عُمرنا ما نقطع عيش أي حد، إلّا واحنا متأكدين إن هو آآ، أو عملنا معاه كل حاجة.
صحيح. صحيح. أكيد. أكيد، أكيد، طب خلّيني اسألك العكس بقى، يعني أنت دلوقتي آآ، قائد شاطر، وبتقدر إن أنت تخلق روح للفريق ودي حاجة جميلة جدًا، بس خلّيني اسألك لو أنت مديرك بقى حد يعني م مش على نفس الوتيرة اللي هو الحد اللي م بيعمل روح حلوة وبيحافظ عليها، وبيستغل الإنتاجية و يعني اللي هو لأ، حد عنده آمم مش عايز اقول مشاكل نفسية <laughs> يعني المديرين كتير للأسف. <laughs>
هو فعلًا ال فعلًا أنا آه عارف عارف الناس دي، عارف الناس دي، وعاشرتهم، وعارف بيتعاملوا إزاي، أيوه.
آه ف بالضبط أنت قُلت لي من شوية، آه، آه، قُل لي بقى بتتعامل معاهم ازاي؟
باصبر عليهم لحد ما امشي، <giggles> ده أنا كل والله العظيم أصل أنا باكون عارف إن أنا كده كده ماشي، اللي زي كده أنا مش باكمّل معاه، وباش اكون شغال باكون شغال بس علشان أنا مثلًا ما ينفعش اسيب الشغل، اللي زي ده باصبر عليه لحد ما امشي، وباوضّح له إن أنا ماشي في يوم من الأيام كمان مش باتكّسف من ده.
ده حَل جميل. أحييك. <laughs> آه. صحيح.